É é é estranho isso, porque nor n normalmente entregadores, eles ah, tem entregador que nem a campanha toca, né?
Porque eu estou Exato, mas aqui eles tocam. Eles, primeiro, eles tocam, eles te ligam.
A a você mora aon eh, em que país? Você tá morando no Brasil? Desculpa.
Não, não. Eu moro na Itália, né, então o costume, eh, a gente recebe já via aplicação uma mensagem que eles vão chegar durante o dia. Geralmente, são sempre os mesmos, então eles sabem a minha rotina, porque eu sou a primeira a falar. Falo: "Olha, de segunda a sexta, só aparece aqui depois das 14h, e se você não me ver, que você tocou a campainha rapidão e não me viu, deixa aqui do lado do portão que, quando eu termino de trabalhar, eu saio pra ver, mas não fica tocando essa bendita campainha. <laughs>
Na Itália. Ah, ok. Certo. Ah. Sim. Sim. Claro. O Instruções mais claras, impossível. Mas esse dia aconteceu e como é que você lidou com essa situação esse dia?
Exato. Eu meio que congelei, sabe? Mas graças a Deus que não se ouviu nada, porque eu estou num quarto mais isolado. Eu ouvi de longe, né? Mas não deu pra ouvir nada no no meu horário de trabalho, então foi super de boa. Mas é uma coisa que tira realmente a sua concentração, você tá ali criando uma coisa e do nada bum. Pi-pi-pi-pi. Meu Deus do céu. <chuckles>
Olha. Sim. Sim. Sim. Sem sem dúvida. Uhum. E é aquela coisa, né? E com relação a hobbies, assim, que também é você, eh, eu não diria concentração, mas você tá focado. Eu não sei qual que seria o teu hobby, assim, que você também se concentra. Você você tem algum jogo de videogame ou você assiste filme e série? Qual que é teu
Uhum. Sim. Nã não, eu, tipo, o meu hobby, mesmo, é academia, né, sala de musculação, levantar ferro. <chuckles> E eu sou do tipo, eu acho que eu gosto de concentração em tudo o que eu faço. Então eu vou pra academia, eu chego lá, "bom dia", "bom dia", "bom dia". Falo com todo mundo, coloco o meu fone de ouvido. Oi?
Academia. Claro. Sim. Eh, eduação, né? É, mas, eh, com educação, né, para cumprimentar. Mas, no caso, o ambiente de uma academia, normalmente, o cada um cada pessoa está estão na deles, né? Tipo
É. Não, não. <laughs> Não mesmo! Olha, eu sempre vejo os personal trainer da minha academia são um bando de fofoqueiro. É tudo homem. Mas é um bando de fofoqueiro que já não tem o que fazer. Aí, quando eles não têm o que fazer, eles ficam te rodeando, puxando papo: "E aí, que que você fez ontem?"; "Ai, você tá conseguindo seguir a dieta?"; "Ah, deixa eu ver o seu treino, o que que você mudou no treino?"; "Quem fez o seu treino?". Eu fico irritadíssima. <laughs>
Ah! Conta ai então. Conta ai então. <laughs> Sim. Nossa, sério? <chuckles> Olha. Olha. <chuckles> Ah, eu eu a eh, parece que eles estão tentando que, eh